Ouais tout à fait, tout à fait et heu, je pense que les p je pense que, heu, il aurait fallu faire attention aussi il aurait fallu faire attention dans le sens où voilà, tu connais pas la personne, tu connais pas enfin déjà tu connais pas le personnage de la personne, donc faut faire très attention à qui tu abordes, à qui, heu, bah voilà tu fréquentes aussi
Ouais. Ouais.
donc ça, ça va y compter aussi.
Ah, mais clairement! Puis en plus, heu, ce serait un peu la mort de l'imagination, heu, enfin et des des des enfin de de la créativité, parce que si tout le monde pouvait créer son histoire. Le truc avec le film ce qui marche bien, c'est que tout le monde un petit peu est à sa place, tu vois? Tu sais tu sais, c'est un peu comme, hem, quand tu joues à des po avec des potes, genre, tu sais, tu joues à faire les super héros, bah si tu commences à avoir un pote qui veut faire tous les pouvoirs ou heu, qui veut faire que des méchants ou que des gentils, bah en fait, tu tu perds, tu vois, tu perds, heu, l'équilibre de ton de ton histoire, donc en fait, ce serait vraiment plus de ça, heu, de le de le le dawa quoi! Pour le coup, heu puis le nombre de personnes qui voudraient ressembler à exactement, heu heu, à un, hem une u à un perso de d'un univers ou d'un livre, oh ce serait quand même vachement compliqué, tu vois? Pour le coup, heu
Ouais. Ouais, tout à fait. Ouais. Exactement. Ouais. Ah oui, oui! Bah je pense que ce ça aurait plus aidé la cata à qu'autre chose dans le sens où, heu, bah tu aurais Wolverine, tu aurais Deadpool dans la rue, tu aurais, heu, des persos Marvel, tu aurais Thor, tu aurais Iron Man. Bah les gens en fait, ils auraient voulu avoir beaucoup de pouvoir et beaucoup de force aussi et je pense qu'ils auraient plus choisi des personnages comme ça
Ouais! Bien sûr. Ouais. Ouais, bien sûr. Ouais c'est ça, exactement. Du coup ils ont une certaine normalité à être toujours les plus forts, les plus les plus plus forts, les plus intelligents, ceux qui courent les plus vite, les plus rapides, les plus les plus forts, tu vois? Et et et du coup, enfin ça serait complètement bouleversé pour le coup, heu, si tout le monde est méga giga fort, heu
et heu Ouais, tout à fait. Ouais et pour faire respecter la loi dans un monde comme ça, bon courage!
Ouais! De ouf! Clairement! Clairement! Parce que si en plus tu conforts tous les univers, bah tu auras autant des des des ding des nanars que des très, très bons romans des des séries science-fiction et séries policières. Vraiment c'est un multivers, multivers, heu, ce sera vraiment, heu, n'importe quoi, quoi. <chuckles> Clairement là pour le coup, heu
Bon courage! Ouais. Ouais. Ouais et tu as tout! Mais vraiment tout. Mais je pense que ça aurait été un multivers comme on n'en a jamais vu. Je pense que même Docteur Strange il a jamais vu ça. <chuckles>
Ah mais clairement, là c'est <chuckles> <laughs> N'importe quel univers qui peut créer franchement, heu, je suis pas je suis d'accord avec toi. Ah ouais, non mais c'est terrible. Han! Oh là là là là! <blows air>
Ouais. Mais après je pense que est-ce je tiens un truc, est-ce que tu penses que la police aurait choisi un pouvoir, qui leur aurait permis de réguler tout ça? Genre, heu, d'avoir beaucoup de force ou heu, des choses comme ça pour, heu, justement pour pouvoir intervenir dans les situations, heu, à risque.

Ouais c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Si on peut tous être érigés en gens gle en en rang de dieu, ben, ouais, c'est vrai que c'est marrant, <chuckles> on dirait des BD de simples mortels quoi.
Oui, parce que, heu, bah, supposons que là on vit dans un dans un monde de science-fiction. Bah, ce qui nous, heu bah je pense qu'on qu'on a plus lu maintenant des histoires de monde, heu, ben d'un monde normal quoi.
Ouais. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Après il y aura des générations, enfin parce que pour le coup, enfin je sais pas, en je sais pas en fait. Est-ce qu'on on deviendrait des des gens, heu, justement de livres ou de ou de films, mais avant, on t on ve est-ce qu'on a le choix du coup de voir rester comme on est ou? Tu vois genre ah, c'est qu'1 journée, c'est vrai! C'est qu'1 journée. Ah oui, c'est qu'1 jour j'avais oublié aussi. <chuckles> C'est qu'1 journée ta question, c'est vrai. Oui. <gasps> Bon, ben, je pense que l'humanité existerait plus hein? Je pense, il y aurait eu des des météores partout, heu, des des t sabres laser partout, des des tirs au des tirs laser, heu <gasps>
Oui. Ah c'est 1 journée, j'avais oublié. 1 journée qui va changer l'histoire de de l'humanité. Oui, alors en ce qui concerne Ah, oui. Mais un bazar cataclysmique, comme on n'a eu comme on en a jamais vu.
Ah, mais clairement, clairement.
Parce que d'autant plus que, même s'il y avait les forces de l'ordre avec des avec des pouvoirs, c'est quasiment ingérable.
Ouais.

Ouais, c'est vrai. En vrai, par contre, là, tu vois la vidéo ten ah c'est vraiment, waouh. Le mec était quand même médecin en neuro c'est neurologue ou chirurgien? Je m'en souviens plus. Ben neurochirurgien, je crois il était
Ouais. Ouais je pense. Oui, oui.
heu et quand il avait perdu l'usage de ses mains, tes tu imagines toi? Waouh. Sacré truc, hein.
Et il y a un truc aussi. Même si par exemple il y a Superman en face de lui, il peut le battre. Il peut le battre comment? Bah Il l'enferme dans un monde, heu, miroir ou ou il peut le f il peut le téléporter bah, je sais pas à à des millions de kilomètres de la Terre.
Ouais. C'est vrai. Ouais, hem
Ou même dans une autre dimension.
je pense que professeur Xavier, c'est quand même pas mal, hein.
Professeur qui?
Xavier.
Oui. Oui, bah parce que lui, i il peut contrôler les esprits.
Bon Magneto ah, Magneto c'est sympa aussi. Ah bah ouais clairement. Puis tu essaierais du coup de liguer les gens, heu
Ah j'y ai pas pensé, mais ça peut être utile.
Après Magneto, ouais c'est que le c'est que le métal. C'est quand même de c'est quand même stylé tu vois? Parce que ça veut dire qu'il y a des métiers qui seront très très propices, heu, au au monde du BTP par exemple, tu vois? Ça c'est c'est trop bien.
Exactement. Par exemple le BTP, il aurait été très utile quoi.
Ouais clairement.
Et dans cet aspect de productiv productivité, il aurait été très utile effectivement parce que voilà, il y des charges, c'est, heu, c'est des grues, c'est des choses comme ça et cetera. Mais lui il peut soulever des tonnes de métaux, quoi!
Ah clairement. Clairement, clairement.
Heu, alors comment cette expérience pourrait-elle changer notre perception de la réalité, selon toi?
Bah du coup c'est marrant parce que techniquement, la la normalité maintenant ce serait d'être des super héros tu vois de de fou. Ça veut dire que du coup on lirait quoi? On lirait des des comics de gens normaux? Parce que pour nous ce serait extraordinaire?
Ouais. <chuckles> Ah! c'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux. Ouais.
Tu vois? Heu, pour le coup, heu C'est drôle tu vois?
Parce qu'en fait on on on a on a tendance à aller vers l'inconnu et heu, l'inconnu nous, heu, comment dire? Ça nous fascine.
Ouais.
Et ce qui était inconnu, heu, serait devenu connu pour nous et maintenant, heu bah, ce ça aurait été l'inverse.